Куда ты обычно идешь искать музыку, когда хочешь ностальгии?
Ой, ты знаешь, ностальгия для меня это такое вот ощущение, то есть, э, комфорта в первую очередь, когда хочется убежать из сейчас в то, что было до. <chuckles>
М. Интересно.
А, и да, музыка для меня
Мгм. То есть ностальгия- это что-то такое тёплое, что помогает тебе сохраниться от каких-то проблем, да, и в какой-то вот з в уюте замкнуться, то есть то, что тебе помогает расслабиться?
Да, ну, или просто, когда даже необязате даже, если нет проблем, а просто хочется вот такого комфортного ощущения, вот знаешь, так завалиться с в в плед с кружкой чая, <chuckles> с кастрюлей чая и вот по почувствовать комфорт.
Мгм. Мгм. Ну, а всё-таки, вот мгм, ностальгия для тебя- это что-то связанное с детством, подростковым периодом, ну, или просто с какими-то определенными эмоциями?
А, э, та для меня это может быть необязательно, что было когда-то давно, это может быть и в детстве, то есть в любое время, которое не только сейчас. А, вот, например, а, м, ну я могу сказать, что у меня есть, э, старый- не старый, на самом деле, он новый,- но он в старом стиле проигрыватель. Знаешь, вот такой, где винил, вот пластинки можно игра играть, там еще можно вставлять кассеты, а, в него там, хоп, в бочок можно кассету засунуть, перемотать. А, ну и
Мгм. Мгм. <chuckles> А, интересно. Мгм. О, ничего себе! То есть ты говоришь, он новый, то есть ты его недавно купила? Или тебе подарили?
Ам, ну, пару лет назад, ну, то есть, э, он поддерживает вот эти вот старые старые media, то есть мо я могу поставить и пластинку поиграть, и кассету, и CD-диск даже, ух ты. То есть всё вот всё вот из у миллениалов, всё, что и у миллениалов, и у бумеров, <chuckles> всё всё полезет в этот на проигрыватель.
Ага. Мгм, здорово! Ничего себе! Мгм. А скажи, ты вот все эти кассеты, ты их хранила или тебе сейчас приходится где-то их на каких-то барахолках доставать, обмениваться, может быть, или покупать, как ты их достаешь?
Ну, я тебе скажу так, что я их вообще не достаю. А, я на есу ну, как сказать, вот, а, вот м пару месяцев назад вот я сидела- я работаю на дому,- а, сижу там в своем компьютере, иногда становится скучно, м я могу послушать какие-нибудь подкасты, какие-нибудь там, м, видео послушать, ну как бы. Никто же за мной не смотрит дома, поэтому я могу послушать что-нибудь. А вот в какой-то момент мне прямо захотелось, э, вот вот вот не знаю, захотелось музыки, вот захотелось просто чего-то комфортного и своего. Не слушать, как кто-то что-то тебе рассказывает вот это вот или какую-нибудь там научную научную теорию слушать, э, из какой-нибудь книги, а вот захотелось именно вот музыки и вот что чего-то комфортного и знакомого, захотелось этого ощущения комфорта. И знаешь, очень классно, мне это вообще очень помогает взять пластинку. И у меня есть уже несколько пластинок. Я давно не покупала новые, но вот у меня н есть там, по-моему, 5 или 6 пластинок, которые я купила еще года 3 назад.
А. Мгм. Так. Ну да. Мгм. Мгм, здорово! Так. Ну тебе хватает, ага.
Ой, мне не хватает, но, ну, сойдет, <laughs> сойдет.
Понятно. Пока так <chuckles> сойдет, да. И расскажи, что это за пластинки, какая тебе больше всего нравится вообще или ты их все слушаешь по очереди?
Поката А, я их слушаю сейчас редко, но вот в тот момент, когда я сидела и мне захотелось чего-то- мне захотелось чего-то расслабленного. У меня есть, э, 3 пластинки или 2 пластинки, а, Лана Дель Рей, а, 3 разных или 2 разных альбома, я не помню, сколько там альбомов, но 2 точно есть.
Мгм, да. Так. <chuckles>
3! 3 альбома, да, и, эм, 3 пластинки. И я вот поставила самую 1 там, самую ее знаменитую вот эту вот, э, пластинку, и она заиграла, и мне стало так приятно, и меня это вот прямо отбросило, а, время вот пару лет назад, когда я только, ну, вот купила этот проигрыватель, и эти пластинки были одни из первых, которых я которые я купила. И как я вот слушала а э эти пластинки вот на своей предыдущей квартире, где жила одна, там у меня был вид на горы и там была такая природная атмосфера. И вот меня прямо отбросило в это ощущение комфорта и в безопасности на тот момент.
Мгм. Так. Мгм. Мгм. То есть мгм. То есть ты вспоминаешь те эмоции, когда ты приобрела всё это вместе с пластинками и послушала, то есть ты испытывала радость, что ты достала это оборудование, эти пластинки, и, то есть и и выс слушая их вновь, ты возвращаешься в этот момент, э, радости. Получается, так?
Да, всё правильно. И даже не то что радости, а вот, ну, просто комфорта. Вот такого, знаешь, просто, да, комфорта, вот просто в расползтись по, а, по по своему вот этому стулу рабочему, <laughs> выпить ведро чая- вообще просто супер, очень приятно. И я могу сказать, что вот пластинки у меня вообще, вот старое такое media именно пластинки, не в не какие-то стриминговые сервисы, а именно вот это вот физическое ощущение вот этой вот пластинки, на которой записан трек, и как он похрустывает, вот как игла вот этого проигрывателя похрустывает по этой пластинке, когда она поворачивается, и это прямо вот меня заносит, ощущение вот в детство.
Ну, удовольствие. То есть ты получила от этого удовольствие. Мгм. Да. Мгм.
Какого-то вот. Старые времена.
Ага, то есть всё-таки в детство возвращает. Мгм, спокойная семейная атмосфера, когда ещё нету всех этих взрослых проблем. Ага, так, интересно, а кто вот Мгм.
Ну, они были, но не у меня, а у моих родителей. <laughs>
Вот да-да, а кто слушал, то есть оба родителя или, может, там 1 кто-то любил пластинки, и, может быть, вспомнишь, какие любимые у них были песни, может быть, они тебе не нравились или, наоборот, нравились?
Мгм. Да, вот знаешь Да. Да, вот знаешь, в том-то и дело, что у меня ассоциации с детством, потому что у нас был, а, проигрыватель, а вот как раз таки, ну, такой уж старый старый, не та такой, как у меня сейчас, а старый с 2 отдельными колонками, которые подключаются там проводками, а, и, э, <chuckles> он настолько старый, я была еще совсем совсем совсем маленькой, там, может быть, двухгодовалой или годовалой, и моя мама говорит, что я любила садиться на этот проигрывать, включать его и крутиться на нём.
Мгм. Так. А, ну да, это совсем маленький возраст. А! Да, интересная история, семейная, конечно, но, э, дети любопытны, да. Мгм. Но надо думать. Но всё-таки, неужели ты помнишь именно там какие-то мелодии, поскрипывания, а, с двухлетнего возраста, или это уже было позднее?
Да, и, ну, немножко подломала его. Да. Но потом уже <chuckles> Ну, я поз позднее, конечно. У нас всё время работал этот проигрыватель. Я его подломала немножко, он просто не очень ровно крутился после этого, но он всё равно работал. И у нас было много пластинок. А, ну как много? Ну достаточно. То есть там были какие-то
А, мгм. <chuckles> М, это здорово.
а, сборки всяких, а, э, зарубежных артистов. Я помню у нас был Адриано Челентано альбом. Да. Вот прям такие старые, такие советские, то что было популярно в советском, э, пространстве, там Адриано Челентано, "Бони М"- <chuckles> такая группа, которую вообще не знают, на самом деле, ни в Европе, ни вот в Соединенных Штатах, ни в Америке. А в России знают вот это вот, ну в российском пространстве знают вот "Бони М". <laughs> Такую группу я помню.
Ага, всё-таки зарубежные больше нравились. Мгм. Здорово! Мгм. Да. Дефицит был, конечно. Кому удается достать- это целый подвиг. <chuckles> Поэтому, конечно, всё, что трудно достается, всё ценится сильнее. Мгм.
Да, ну там то есть Да, ты знаешь на тот момент, вот, а, в 90-е, 80-е годы, вот когда я была маленькой, <grunts> уже, ну это всё уже было, и это было очень популярно. Вот эти Адриано Челентано, "Бони М", ам, господи, Мирей Матьё, вот эти все е ев европейские, а, восточноевропейские- не восточноевропейские, западноевропейские исполнители,- они были очень популярны, м, у многих они были. И вот у нас они были на пластинках, и я до сих пор на самом деле люблю, люблю эти песни. И, к сожалению, вот у меня на пластинке на пластинках нет их, но иногда я очень люблю пойти послушать именно вот на стриминговый сервис какой-нибудь, онлайн, и послушать их вот, а, собрать их в какой-нибудь, а, список, да, специальный плейлист.
Ага. Ага. Ну да. Мгм.
И я прямо лю иногда у меня бывает так, что я люблю вот послушать благодаря тому, что вот мои родители слушали это на своих вот пласти на своих, как это,- а, они, я даже не помню,- бобины это назывались? Вот к такой еще был проигрыватель именно пленочный. По-моему, это были бобины. <laughs>
Да. Наверно, пленочный, да, бобина. Скажи, а не помнишь ты, вот было ли в вашей семье, э, а, например, какой-то кто-то вот что-то любит, музыку, ну или песню какую-то определенную, а другому не нравится? И такие немножко споры: "Выключи это!" А кто-то хочет послушать? Или у вас у всех одинаковые примерно вкусы были?
Нет, конечно, вкусы не одинаковые, но с моей мамой не поспоришь. То есть мама всё-таки была хозяйкой в доме, ну, она потому что убиралась под музыку, там всё делала свои дела какие-то под музыку, поэтому к к к кто-то там ей сказать и что-то там "выключи" не мог. То есть это ее дело, это ее пространство, а мы так просто тут приживалки. <laughs> Мы так ту
А! <chuckles> Мгм. Интересно. А насколько вот твой вкус <chuckles> совпадает с маминым?
Вообще не совпадает. А, ну как, вот старые песни такие зарубежные, да, м, ну мне нравились, потому что они у меня ассоциируются с детством. А вот когда я уже подросла и стала подростком, и она слушала там какую-то отвратительную, просто ужасную, а, российскую попсу, и это было просто ужасно на весь дом. А, конечно, вот поэтому у меня с ностальгии нет, и, э, таких песен я на пластинках, а, не ищу, не покупаю.
А, вообще не совпадает? Интересно. Мгм. Мгм. Ну, понятное дело. А скажи, а есть что-то, вот прям что сразу всплывает, э, в голове 1? А, что вот именно больше всего тебя раздражало, какая песня?
Ой, да все, все все у нее все у нее песни, я даже не могу, слава Богу, мой мозг, э, всё это стёр, у убрал в архив. И я могу сказать, что я сама собирала свои кассеты. Тогда ж были кассеты, в мою мою д мою мою юность кассеты и CD-диски. И ты знаешь, у меня до сих пор они есть. И когда я- слава богу, моя мама их не выкинула- и когда я ездила домой Мгм, они лежали просто в коробке, и я думаю: "Ну а ж чё ж ну а что они здесь лежат?" И я взяла их с собой, я помню, их тащила <chuckles> в самолете, и они у меня здесь сейчас со мной, и я могу эти кассеты кассеты! Это же так классно, я могу их слушать, но знаешь, очень неудобно, их неудобно перематывать.
Все, всё подчистую. А, ну хорошо. Мгм. Да. А, здорово. Да, это н действительно классно. Мгм. Мгм. А, да, старые привычки. Ну, оно того всё равно, наверно, стоит, и этот процесс тоже возвращает в прошлое. Мгм. Да, здорово, конечно. И то, что у тя есть возможность и, сохранились именно твои кассеты, которые тебе нравились, ты выбирала. Конечно, вкусы меняются, но тем не менее. Вот ра расскажи, может быть, какие-то, м, ну вот песни, которые тебе в первую очередь хотелось послушать на своих кассетах, а что-то, например, может быть, ты включила и уже, ну, совершенно не производит на тя впечатление. Есть такие моменты?
Мгм. Да, это было очень прямо так, я даже не могу это об передать словами, как это было классно- открыть эти CD-диски, которые я уже даже не слушаю такую музыку,- но вот это неважно, потому что я открыла этот CD-диск, и он как бы пахнет, вот он пахнет вот этим вот, вот это вот, знаешь, закладочка там с текстами песен, вот это всё, она прямо, у нее запах детства, вот как я помню это, и он па прямо и меня относит туда, как я обожала раньше, как я была рада, так было сложно всё это достать. Я жила в маленьком городе. Какое для меня это было счастье. И я вставляю этот CD-диск, э, ну вот в проигрыватель свой и слышу эти первые удары барабанов, и меня прямо относит назад. Я думаю: "Господи, я не слышала это это лет, наверно, 20 уже <laughs> или точно, двадцать пятнадцать лет я, наверно, не слышала уже, это эту песню". И это так классно, и она заново снова меня влюбляет в эту группу. Спустя 20 лет.
Мгм. <chuckles> Мгм. Мгм. М-да. Мгм.
И это на самом деле такое счастье.
Здорово! Интересно, конечно, устроен человеческий мозг, как он может дарить эмоции воспоминаниями, причем недостаточно просто вот вспомнить, а именно если включить какую-то музыку, вот как именно музыка влияет на вот эти какие-то рецепторы в голове, где там еще в душе, я не знаю, везде. И так вот эффектно переносит в те именно чувства, которые испытывались раньше. Удивительно, да?
М. М. Да, абсолютно вот эти ассоциации они оживляют нас, они всегда в нас живы, вот эти ощущения и память, и они оживляются этими ассоциациями. Вот это вот и есть же ностальгия, когда тебя относят этими ассоциациями. Это как вот путешествие во времени, твое ментальное путешествие во времени. Ты вспоминаешь Я вспоминаю запах, я вспоминаю, как я себя чувствовала в тот момент, и музыка- это очень сильный, очень сильный медиум для этого. Да, это очень важно. Ну, вот поэтому я и выбрала, в общем-то, купить этот проигр проигрыватель, чтобы слышать какие-то песни не только вот в телефоне, это немножко другое, это немножко не то, это удобно.
Мгм, да. Точно. Да, так и есть. Мгм. Да, совсем другое, да. Не зря же ты в самолёте эти кассеты в везла. <chuckles>
Ну, конечно, <chuckles> ну, конечно, не очень уд удобно перематывать карандашом.
Да, ст такой путь преодолели, как же теперь нужно послушать их, конечно.
Мгм. Да, ну и приятно. А ты знаешь, что интересно, вот момент, что вот есть на этих кассетах, э, вот, э, и, ну, у меня есть там определенный исполнитель и какие-то песни- я его до сих пор слушаю,- и какие-то песни я послушала на этой кассете, а я их не могу нигде найти онлайн почему-то. Вот, вот странно.
Мгм. О, ну да, такое тоже может произойти, цифровизация, но где-то что-то может пропасть, да.
То есть Мгм. Вот какая-то вот такой раритет у меня есть, и, может быть, у меня особая какая-то эксклюзивная кассета, я могу ее продать за тыщу баксов, я не знаю.
Ну может быть, и такое время придёт, почему нет? Всё может быть. мгм. Да, подожди. <chuckles>
То есть вообще Буду ждать, еще пару лет подожду, возможно, у меня у меня тут клад лежит, оказывается, такой.
Мгм. Слушай, ну очень здорово в послушать было твой рассказ, так интересно т про твои эмоции, воспоминания. Вообще подумать о музыке, конечно, интересная тема. Спасибо тебе большое.
Да, пожалуйста, было приятно вообще это вспомнить и поностальгировать. Ты знаешь, я пойду щас включу какую-нибудь какой-нибудь CD- CD-трек. <chuckles> Так что спасибо за напоминание об этом.